Sì, ci sia quello e anche quello classico, sai con i panni. Mi se mi sembri si chiami Swiffer Duster, mi sembra.
Sì, sì. Uhm, sì. Sì, ce l'ho, ce l'ho. Eh, vabbè quello è una bomba, cioè tira via tutti i capelli, la polvere. Però a me scoccia proprio passare la pezza sui mobili, quello proprio infatti <chuckles> glielo faccio fare a mio marito.
Mh-mh. Sì. È comodo. Eh, no, è ve è vero. <chuckles> Ma poi perché io poi penso c'è sempre qualche angolo che mi dimentico. Sa se qualcuno non me lo fa notare, io me ne dimentico di tutti di pulire gli angoli.
Mh-mh. Brava. Io per esempio una cosa che detesto spolverare è la TV. Non so perché, per di <chuckles> e non lo so, ha questo effetto tipo elettrostatico. Passi il panno e si appiccica dopo 3 secondi di nuovo la polvere.
Mh. Ah. Oddio, è vero! <chuckles> <chuckles> È vero, è ve
Mamma mia, guarda. Infatti dico: "Vabbè."
È vero. E e poi non so, tu hai mai capito come pulire bene anche questi s tipo schermi oppure, ehm, non so, specchi, senza che rimangono gli aloni? Io ogni volta fatico e mi rimangono questi aloni, non so, soprattutto con gli schermi della TV, del computer. Se hai consigli dimmelo pure.
Ma guar Sì, sì, sì. Ma, guarda, io, uhm, prima passavo pezza bagnata, poi pezza asciutta. Mettevo il detergente per i vetri. O adesso passo direttamente il panno, questo cattura polvere. Certo, a meno che non ci sono, ehm, aloni, ma non ho bambini, quindi non no non andiamo lì con le dita, quindi lo schermo si tiene si mantiene pulito.
Ah, okay. Ah-ah. Ah, okay, okay. <chuckles>
A men quando non vengono bambini, figli dei miei amici per lo più si mantiene pulita.
<chuckles>
E quindi niente, vado semplicemente col panno Swiffer e si pulisce. In qualche modo si pulisce. Poi non so te, però pulire le finestre, cioè
Chiar Ah, okay. Ah, o Mh-mh. Ah, m no, aiuto. No. <chuckles> No, mi rifiuto, mi rifiu <chuckles> no, lo facc
Mamma mia. Io non le so pulire. Ne so pulire. Passa la pezza e restano sporche. Ma come si fa?
No, poi se ce l'hai molto grandi io m io c'ho anche parecchio grandi, quinto e pendere una scala, aiutarmi con un <chuckles> con una sedia, perché sono quelle finestre proprio grandi. Hai presente? Tipo porta. <chuckles>
Eh, sì. Mamma mi Sì, sì, che poi io vado sempre là, no, con la pezza bagnata, ehm, mi hanno suggerito di non mettere chissà quella grande detergente, ma passare una pezza bagnata con l'alcol. Ehm, però il problema poi è asciugarle, cioè restano sempre gli aloni. Poi
Mh-mh. Ah-ah, okay. Ah. Ah, eh, vedi, vedi. Questi aloni, mamma mia, en è un problema ricorrente, che andrebbe
Sì. Poi io li vedo, li vedo. Cioè capito, mi danno fastidio perché dico: "No"
Eh, lo so, anche anche a me mi danno troppo fastidio, perché qua quando pulisco deve essere proprio trasparente, niente, niente. Ho un po' una fissa per questa per questa cosa.
Brava. Brava, ma anche lo specchio del bagno sono così. Ehm, non so, a volte capita che passo la pezza, magari col detergente un po' più magari un po' più aggressivo, restano gli aloni, eh. Sto lì un 1/4 d'ora, 20 minuti a cercare di di renderlo pulitissimo. Mamma mia, ma come si fa? E invece che genere di musica ascolti durante le pulizie, se posso chiederti?
Ah, oka Ah, vedi, vedi. Mh. Mh-mh. Mh. Mh. Mamma. <exhales> Sì, sì. È vero, è vero.